Ich bin mal gespannt, wie gehst du mit Selbstzweifeln um?
Das ist ja ein ganz ernstes Thema, dass du mir damit kommst. Also, ne? Da will ich mal sehen. Äh, Selbstzweifel gibt ja kaum jemand zu, ne? Äh, jeder will ja irgendwie stark wirken und selbstbewusst und voller Tatendrang. Und, äh, dann das Gegenteil zu erleben und nicht vorweg z voranzukommen, unsicher zu sein, dass es irgendwie nicht so richtig verlangt, oder? Ich weiß nicht, wie dir das geht dabei.
Mhm. Genau, dieses Selbstzweifel haben wird oft mit Schwäche gleichgesetzt, was natürlich fatal falsch ist, weil ich denke, dass jeder Mensch, ähm, der zumindest 'nen einigermaßen funktionierenden Verstand hat, Selbstzweifel hat, ne? Aber gibt's bei dir so 'n bestimmten Bereich, wo du jetzt spürst: Da tauchen bei dir gerne und schon mal schnell auch Selbstzweifel auf?
Richtig. Mhm. Ja. Ach ja, ähm. Eigentlich gibt's verhältnismäßig wenig Situationen, aber ich kann mich noch sehr gut an meine Kindheit erinnern. Äh, da können wir ja noch mal 'n bisschen in das Alter hineingehen. Ähm, wenn man einem Kind sagt äh, meinetwegen, du kippst 'n Glas Milch um, ne? Und dann sagt dir deine Mama: „Immer kippst du das Glas um, immer“
Mhm. Mhm.
Äh, ich kann mir vorstellen und weiß es sogar, das erzeugt so 'n Gefühl von Minderwertigkeit, und, äh, f auch für später, äh, so 'ne gewisse Unsicherheit. Vielleicht nicht grade beim Milchauskippen, aber es gibt dann so 'ne Tendenz setzt man da, ne?
Mhm. Genau, es gibt dann diese generelle Tendenz, dass das Kind das Gefühl ist, es ist falsch, ne? Es ist macht immer alles falsch, ist nie gut genug, so.
Mhm. Richtig, genau, ne? Immer, ja, ne? Oder: „Nie räumst du dein Zimmer auf.“ Ne? Äh, ne? Und: „Immer machst du alles kaputt.“ Ne? Das sind so diese negativen Zauberwörter, ne, wie immer und nie, ne? Und da fallen mir bestimmt noch andere ein. Und das dann jem
Mhm. Mhm. Hast du die denn selber auch erlebt in deinem Elternhaus? Kennst du diese Sätze aus persönlicher Erfahrung?
Zum Glück nicht, nein. Äh, also also, jedenfalls kann ich mich kaum daran erinnern, außer, äh, dass ich damals sehr experimentierfreudig war, äh, und alles auseinander gebaut habe. <chuckles> Und was, äh, selbst das Spielzeug meiner Geschwister, äh, habe ich mir irgendwann genommen und habe dann das so weit befummelt, dass es kaputt war, ne? Äh, dann heißt es: „Immer immer machst du unser Spielzeug kaputt.“ Ne? Also so
Ei, sehr gut. Mhm. Ja, ja. Aber ich glaube, das ist noch mal was anderes dann auch, ob's unter Geschwistern vorkommt, als wenn es die Eltern, die man ja als vernünftigere Instanz ansieht und zu denen man vielleicht auch aufschaut, wenn die einem so 'n negatives Feedback geben, ist es, glaube ich bleibt das anders hängen, als eben wenn's die Geschwister sind, oder wie hast du das damals so wahrgenommen?
Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja, das das das das ist genauso, wie du sagst, ne? Äh, aber tatsächlich hatte ich unter meinen Geschwistern den Spitznamen Kaputtmacher, ja, als wir noch kleiner waren. <laughs> Aber, um die Geschichte zu einem guten Ende zu bringen, äh, ich war nachher der Reparierer, ja? Äh, weil ich immer derjenige war, der alles verstanden hat und wenn was kaputt war, habe ich's repariert, ja. Äh. <laughs>
<laughs> Ah. <chuckles> Okay, vielleicht hast du tatsächlich ja dann auch, wenn wir wieder auf die Selbstzweifel zurückkommen, wenn man dann vielleicht doch so 'n bisschen an sich zweifelt, dass man denkt: „Mache ich wirklich alles kaputt?“, es umdreht und diese Zweifel sogar in eine Stärke umwandelt. Würdest du sagen, dass es eventuell der Fall gewesen sein könnte?
Ja. Ja. Ja ja. Ja, ich glaube, das ist überhaupt, äh, 'n sehr wichtiges Thema, was du anschneidest. Denn weißt du, die größten Stärken, äh, sind häufig auch die größten Schwächen, ja? Wenn jemand, äh, sehr gründlich ist und sehr genau, dann kann es später sein im Team, äh, dass er derjenige ist, das der nachher immer der Langsamste ist, ja? Der wird nie fertig, ne? Äh, dabei hält er sich an den letzten 10 % auf, um etwas wirklich richtig vollkommen gut zu machen. Da muss man mal drauf achten, ne?
Mhm. Mhm. Ja, das ist so dieses Thema des Perfektionisten, ne? Die sind oft nicht die Schnellsten, weil sie immer denken, es geht noch besser und noch besser und kommen dann nie zum Ende. Kennst du das denn von dir auch? Tendierst du dahin?
Genau. Ja. Äh, weißt du, ich habe mich sehr intensiv mit, äh, Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Ähm, da gibt es eben diese A Sachorientierten, dann di gibt es die per äh, menschlich Orientierten, ja? Und ich bin eher einer, der in der Sache, äh, aktiv ist und dann manchmal auch in auch dominant, ja? Äh, und es gibt dann ja auch die Leute, die sind sehr kommunikationsfreundli äh, freudig, und da gibt es auch die Leute, die achten sehr auf Strukturen. Äh, und als Dominanter, da muss ich mal darauf achten, dass ich nicht alle plattmache, ne?
Mhm. Ah, ja. Mhm. Mhm, mhm.
Genauso wie der, der gründlich ist und Strukturen mag, der muss aufpassen, dass er nicht der Korinthenkacker ist oder derjenige, der alles aufhält, weil er alles so genau nehmen will, ja? Ah
Mhm, merkst du, dass du manchmal dann auch damit aneckst, dass du so dominant rüberkommst?
Äh, ich glaube, äh, das ist mir ganz gl gut gelungen und das erwarte ich dann auch, wenn ich 'n Team leite. Äh, dann mache ich das jedem klar oder wir erarbeiten das gemeinsam, wo jeder seine Stärken hat oder auch seine Schwächen, ja? Und das ist ganz gut behandeln, weil ja man zunächst auf die Stärken eingeht und sagst: „Hey, das ist toll, äh, dass du so gründlich bist. Du bist der Qualitätsmensch bei uns, ne?“ Aber, äh, wichtig ist ja auch, dass man diese Stärken kultiviert in dem Sinne, äh, dass man nicht vom Pferd in in der anderen Richtung runterfällt, dass man einfach zu langsam wird, weil man sich nicht auf das konzentriert, was jetzt grade wirklich gebraucht wird, ne?
Mhm. Mhm. Mhm. Hm. Ja, ja, genau. Jeder jeder Charakter äh, Zug hat ja oft immer auch 'ne Schattenseite so, ne?
Genau, ja, ja.
Mhm. Wie gehst du mit deinen Schattenseiten um?
Ach du, ich glaube, ich habe das mittlerweile ganz gut in Griff gekriegt, nachdem mir das bewusst wurde und ich gemerkt habe, wenn ich so 'n Team leite äh, wenn ich nicht einsam werden möchte, äh, dann muss ich einfach daran arbeiten, ja? Äh, dass ich dann zugänglicher bin, kommunikativer. Ähm, und das ich glaube, das gilt für jeden, ähm, dass es mir geht's immer um die um den Wert für ein Team oder in der Gesellschaft, ja? Und wenn man sich bewusst ist, wo die Stärken sind und man hat sie auch kultiviert, dann ist das ganz toll. Wenn man das nicht weiß meinetwegen der Kommunikative, ja, in ein in einem Team, der, oder die können sehr stark die Stimmung beeindrucken beeinflussen, ne? Äh, hm
Mhm. Ja. Ja. Oh ja, ja, das kenne ich auch, ja.
ne? Die treffen sich an der Kaffeemaschine und treffen jemanden: „Und übrigens hast du schon gewusst, dass“, ne? Äh, das das würde ich nie machen. Und derjenige, der so qualitätsorientiert ist, auch nicht, der hat ja zu tun. <laughs> Ne? Äh, aber wenn du diesen Kommunikativen einsetzt, damit er für Kommunikation zuständig ist äh, meine, von mir aus kann er die nächste Weihnachtsfeier planen, ne? Äh, wichtig ist, dass jeder in dieser Fähigkeit dann auch, äh, Wertschätzung erfährt. Und die anderen im Team wissen das auch.
Ja, ja. Mhm. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Hast du da so Methoden gefunden, wie du vielleicht auch in deinem Team dann die Leute in ihren, äh, Stärken noch mal förderst, aber auch in ihren Schwächen konsolidierst?
Ja, es gibt ja in Deutschland ganz speziell so 'ne Fehlersuchkultur, nenne ich das mal, ne? Äh, ne? Äh, das lernst du schon in der Schule. Da kommt der Lehrer mit 'nem roten Stift und findet alle deine Fehler, ne? Und meistens findet er mehr Fehler, als er dich belobigt. Und, äh, ich glaube, das ist auch heute häufig in der Führungskultur verankert, dass man, äh, viel zu wenig Wertschätzung und Lob verteilt. Äh, jemand, den ich sehr schätze, hat mal gesagt: „Erwisch ihn, wenn er's gut macht“, ja?
Ja, ganz schlimm. Mhm. <snorts> Mhm. Ja, das ist 'n super schöner Satz, finde ich, ja.
Er hätte dem Mitarbeiter Ja, ne, erwisch ihn, wenn er's gut macht. Hey, äh der Mensch besteht zu 90 % aus Stärken und dann geht's auch darum, die auszubauen, statt dass ich mich auf die 10 % konzentriere, die ich nicht so gut kann, ne? Äh
Absolut, ja.
Ne, aber wie viel ge Energie geht da drauf? Diese Fehlervermeidungskultur, ja, dass ich mich bemühe, Fehler zu vermeiden, statt dass ich mich bemühe, das, was ich wirklich gut kann, wirklich auszubauen, ne? Äh
Mhm. Auf jeden ich finde auch immer diese Schwächen, also, sich auf die Schwächen zu konzentrieren und versuchen, die in den Griff zu nehmen, das raubt einem so viel mehr Energie, wenn man dahin den Fokus legt, statt die Stärken auszubauen und manchmal ist so 'n Nebenbeiwerk ja dann auch, dass sich die Schwächen etwas mehr, äh, ausmerzen.
Genau. Genau. Ja. Genau, ne? Äh, weißt du, das ist ja ein wenn das Kind dauernd nur diese, äh, Runtersetzung erfährt, ja, also dieses wir sprechen ja grad über Selbstzweifel, ne? Dann läuft er ja irgendwann mit so 'n Mistkäfer Feeling durch die Gegend und sagt: „Ich bin eben so, ne?“ Äh, Neudeutsch würde auch man auch sagen, Framing, ne? Ich packe die Leute irgendwo in 'ne Kiste in einen Rahmen rein und so sind sie dann eben, ne? Und, äh, das das darf nicht sein, ne? Und dann machen sich diese Selbstzweifel breit. Und, äh, wenn die aber in das richtige Umfeld reinkommt, die Leute, die so Minderwertigkeit und Minifa Minderwertigkeitskomplexe haben äh, wenn die in ein Umfeld reinkommen, wo ihre Talente entdeckt werden und gefördert werden, hey, da entstehen ganz andere Persönlichkeiten, ne?
Genau. Mhm. Ja. Mhm. Nein. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Hattest du schon mal den Punkt dann auch so in deinem Leben, wo du gemerkt hast: „Hm, meine Selbstzweifel sind grade so groß, ich suche mir bewusst Hilfe?“
Ja. <laughs> Äh, ich glaube nicht. Es sei denn mal 'n Freund oder, äh, Gesprächspartner. Es ist natürlich in solchen Krisensituationen, wo man wirklich nicht weiß, wie geht's jetzt rauf und wie geht's weiter? Ähm, und wenn man sich die nächsten Schritte über äh, überlegen will und man kommt nicht weiter, dann ist ja so 'n Austausch ganz gut, dass man mal jemandem erzählt, äh, was Sache ist. Und, äh, dann ist es ja gut, wenn man das einfach mal spiegelt. Also, das heißt, ich erzähl das jemanden. In dem Moment merke ich vielleicht selbst schon, dass 'n Lösungsweg so und so geartet ist, ne? Äh
Mhm. Mhm. Ja, das finde ich auch immer, allein drüber reden hilft oft so sehr, selber auf die Lösung zu kommen, weil man der andere reflektiert einen, der gibt einem vielleicht irgendwie noch 'n paar andere Gedanken mit und dann, manchmal fällt's einem ja wie die Schuppen von den Augen.
Genau. Ja, ja, ja. Ja. Genau. Also im Coaching ist ja so 'ne Frage. Äh, wenn jemand wirklich so tief drinhängt in seinen Zweifeln, ja, und einfach nicht rauskommt aus diesem äh, diesem Kreisen der Gedanken, dann ist so 'ne Zauberfrage aus so 'ner Metaebene heraus, dass man sagt: „Was würde denn jetzt deine beste Freundin dazu sagen?“, ja? „Was wür was würde dir dein Freund denn raten?“, ne? In dem Moment, ja da muss ich noch nicht mal selber sagen, weil ich als Coach bin ich kein Berater, sondern ich helfe ihm einfach nur, ähm, dass er diese Gedanken aus sich selbst heraus entwickelt, ja? Nur dann kann er richtig
Mhm. Ja. Genau. Ja. Mhm. Sag mal, du hast ja mit Teams auch zu tun, mit vielen größ also, mit 'ner Gruppe von Menschen. Hast du denn jemand anderem schon mal, wo du gemerkt hast: „Oh je, derjenige hat aber ganz extreme Selbstzweifel, der braucht mal 'n bisschen Unterstützung.“ Hast dich schon mal jemand so geraten dann bewusst auch aus deinem Team: „Hol dir mal jemand an deine Seite, der dich unterstützt und der dir da auf die Sprünge hilft."?
Mhm. Ja. Ja. Oh, ja, doch, das habe ich. Ja, ja. Das habe ich vielfach getan, <laughs> ja. Also, dass ich da die mal zusammengebracht habe und die sich unterhalten haben. Und hinterher hieß es: „Hey, das war richtig gut“, ne?
Ja, hast du dann wieder gutes Feedback auch dafür bekommen, dass du denjenigen auf diesen Gedanken
Ja. Ja. Also, i ich habe neulich 'n jungen Mann gehabt, äh, der, äh, war, äh hatte keine Lust mehr, zur Schule zu gehen. Der war so kurz vor 18 und, ähm, wollte alles hinschmeißen, ne? Äh, wusste aber, er möchte irgendwo hinkommen, wo er in geordnete Bahnen reinkommt. Äh, dann habe ich ihn zusammengebracht, äh, mit meinem jüngsten Sohn, der ist Offi ist Offizier bei der Bundeswehr und die haben sich unterhalten. Und siehe da, mit einmal ging das Licht auf bei dem, ja? Und er sagte, genau das ist mein Ding. Das möchte ich jetzt gern machen. Und jetzt hat er die Grundausbildung hinter sich, ist voll im Team. Die Leute haben entdeckt, dass er toll ist, ja? Und, äh, er ist 'n ganz anderer Typ geworden, ne?
gesetzt hast? Mhm. Ja, das gibt einem doch dann auch 'n richtig gutes Gefühl, denke ich mal, wenn man dann sieht, dass das, was man vielleicht selber im Kopf gehabt hat, wer da gut zueinander passt und wie man Hilfe, äh, anbieten kann, auch wenn man's gar nicht selber macht, sondern wie du gemacht hast, die beiden da zusammenbringen, dass das solche Früchte dann trägt.
Ja. Mhm. Genau. Ja. Ja. Ja, genau. Und jetzt stellst du fest, äh, nach schon nach kurzer Zeit, di sind diese Selbstzweifel weg. Da hat jemand seine Identität gefunden und das ist doch ganz wichtig, ne, ne? Ja, also.
Das ist super wichtig. Du, das war ein sehr interessantes Gespräch mit dir. Ich habe viel gelernt, wie du mit Selbstzweifeln umgehst und ja, äh, ich bedanke mich bei dir. Ja, danke dir. Tschüss.
Ja. Genau. Vielen Dank für deine guten Fragen, ja. Besten Tag noch. Tschau.